Udah puluhan tahun, ma ka a ampe sampai orang tuanya juga kadang saking kita dekat gitu ya, orang tuanya kan juga temenan dengan o orang tua aku. Mereka tuh kadang ya suka mikir, kenapa aku gak sama dia? Gitu loh, atau dia kenapa gak sama aku, jadi lebih kayak di eee, disetujui kalau misalkan kita jadi pasangan, cuma aku bilang, eee, "Dia itu seperti lebih dari saudara malahan," aku bilang gitu. "Dia tau semua-semuanya gitu kan, dari aku, eee, rasa sayang aku itu sayang ya bukan apa sih, bukan dengan kayak pasangan, beda," aku bilang gitu. Heeh. "Jadi gak mungkin kita tuh bisa jadi s kayak suami istri tuh gak mungkin," Kak, aku bilang, oh te antara aku sama dia ya, gitu kan.
Wih. Heeh. Mmm. Iya ya ya. Heeh. Oh. Mmm. Heeh. Gimana? Mmm, oh. Iya, ya ya ya. Mhm. Mmm. Iya, berbeda ya. Heeh, jadi lebih Ah. Iya, jadi lebih seperti kayak adik kakak gitu ya.